Ehi, mi dici come è nata la tua passione per questo hobby?
Ma allora, in realtà di hobby ne ho parecchi, nel senso che a me piace anche variare un po'. Uhm, hobby estivo un po' meno ordinario nel senso che magari ho anche un po' meno tempo per farlo, vado a fare delle camminate in montagna, non molto originale <chuckles> però
Mh. Ah, bello! No vabè no no diciamo fa bene spo ehm, diciamo hobby sano, ecco.
Esatto, cioè quel su quello sono contento nel senso che metto insieme un pochino di attività fisica, un po' anche di adesso senza andare proprio nel filosofico però un po' di panorami, riconnessione con la natura, nel senso che appunto
Bello, certo come no.
Quindi ha dei degli spunti interessanti non no no non punto ovviamente a diventare un agonista nel trekking in montagna, cioè una cosa molto cioè proprio hobby ma di di livello molto, molto basso.
Tranquilla proprio così, sì.
Sì esa cioè nel senso nel momento in cui smetto di darmi, uhm, piacere quindi diventa una fatica diventa un lavoro in generale <clears throat> <tsk> non è più un hobby. Quindi volutamente voglio selezionare delle attività che siano 100% non necessariamente rilassanti ma che appunto facciano svagare.
Giusto, giusto. Okay. E quindi cioè tra tutte queste attività, non ho capito bene oltre al passeggio, qual è l'hobby definitivo che magari lo fai praticamente tutti i giorni o quasi tutti i giorni, quando sei a casa che trovi più comodo da fare?
Ma, uhm, quelli a casa sono un po' i soliti, nel senso mi piace molto leggere, guardo parecchie serie TV, mhmm, cucinare no, magari qualche dolce ogni tanto, perché no, quindi cerco di tenermi impegnato aver tanti stimoli, variare molto, per appunto avere input diversi.
Mhmm, bene. Okay. Okay, okay, no bella questa cosa del variare per avere questi input diversi che effettivamente, ehm, alla fine gli hobby nascono, uhm, per questo motivo qui, cercare di dare quel tocco di varietà in una vita o di comunque giornata, chiamiamolo un po' regolare, e ci sta. E allora tornando allora al discorso adesso per, uhm, delle tue pa passeggiate, com'è che è nato? Cioè nel senso, quand'è che hai sentito la necessità che comunque questo hobby, seppur non impegnativo, se non serio, ti faceva far star bene con te stesso?
Ma, in realtà, mi ci portavano già i miei genitori. Ehm, mi avevano, appunto n non lo so, io e mio fratello sui 10, 12 anni, una cosa di questo tipo. Loro andavano relativamente spesso, ehm, e ci portavano <chuckles> banalmente. Ehm
Ah, ecco. Banalmente, semplice così. <chuckles>
poi, mhmm, per un tot di anni non non si è più andati, si faceva altro, comunque anche loro, banalmente, invecchiando hanno smesso di fare questa cosa. Ehm, cioè, ne senso, fanno altro ma non son più andati. Ehm, l'ho un po' riscoperta con con degli amici. Paio di anni fa ci siamo detti: "Ma sì, dai, proviamo a fare una camminata molto, molto tranquilla." Poi abbiamo provato dei percorsi anche un pochino più impegnativi, se senza andare per forza nei ghiacciai, però qualcosa che fosse anche un po' più sfidante, se vogliamo dirla in questi termini
Okay. Sì.
adesso, di di nuovo, non è che io vada tutte le settimane, specie in inverno, non vado proprio.
Eh, quello certo, inizia a essere un po' complicato, in montagna soprattutto.
Esatt <chuckles> sì ma ma anche fosse solo collina, cioè non senza problema neve, mhmm, se già comincia a far freddo, le giornate comunque finiscono pre cioè, non lo so, non non mi dà gioia, quindi non lo faccio. In estate un po' per prendere un po' di fresco, un po' con lo stus la scusa, appunto, si fa un po' di attività, circa una volta a settimana, o una settimana sì e una settimana s no, uhm, organizziamo e andiamo su.
Chiaro. Benissimo, benissimo. Vabbè comunque è bello come, ehm, questo hobby è stato, diciamo, anche riscoperto un po' coi tuoi amici. Condividere un hobby appunto con altre persone è una cosa che permette, ehm, di amplificare di più ancora, diciamo, il godimento o il recupero, ehm, della fatica, ehm, grazie a pe a questi hobby. E dimmi domanda un po' più generica: secondo te per te che cos'è, uhm, un hobby? Cioè nel senso, mhmm, per definizione è una cosa che bisogna fare tutti i giorni o può essere fatto anche una volta al mese?
Mh. Ehm, un po' appunto come la vivo io è proprio un, ogni tanto. Nel senso, ehm, durante la giornata è giusto prendersi delle pause, magari se si ha qualche interesse, ma che può essere anche appunto il banalissimo mi guardo una serie tv perché la sera arrivo stanco e devo occupare la sera va bene però, ehm
Mh. Certo.
mhmm l'idea appunto nel nella mia testa è: "Faccio qualcosa in settimana, magari, che mi riposi o comunque qualcosa che mi piace, che mi occupi il tempo." Fare sempre la stessa cosa, quindi con una cadenza giornaliera, per il mio vissuto, è molto pesante, cioè che io mi annoio, ehm, ho prova cioè mi piace proprio magari anche variare, cioè ehm, magari divento, non so io, appassionatissimo di corsa, vado a fare corsa tutti i giorni per un mese, arriva al trentaduesimo giorno che dico: "Ma, insomma sta corsa comincia un po' a stufarmi." E vado a fare qualcos'altro. Quindi secondo me non è necessario farlo proprio tutti i giorni. Certo che, come tutte le cose, se ci metti dell'impegno, della ricerca, eccetera, hai una sorta di risultato
Mh-mh. Pesanti, difficile, sì. Mh-mh. Basta. <chuckles> Mh-mh. Eh dopo hai, diciamo, un risultato migliore, ti senti anche s più soddisfatto magari anzi più ehm sì, sì, no più soddisfatto, più ambinz ambizoso di quello che stai facendo.
se no, se lo fai appunto con meno tempo, dedichi proprio veramente solamente dei momenti spot ogni tanto, non diventerai mai il campione di questa disciplina, però se il tuo obiettivo è proprio solo avere del tempo di qualità, piuttosto che, ehm, occupare, ehm, delle ore che sennò rimarrebbero buche, vuote e noiose, va va benissimo cioè- no non nel momento in cui ci sono dei vincoli, delle costrizioni all'interno di un hobby, che è nato proprio per essere svago, per me non è già più un hobby. Quindi qualsiasi frequenza, ma l'importante è che ci sia della serenità mentale.
Certo. Uno svago esatto i assolutame Giustissimo, giustissimo, no, hai detto bene perché a volte cioè un hobby non per forza è cioè anzi forse è anche controproducente addirittura che un hobby non deve essere qualcosa che ti alleni tutti i giorni, perché un giorno magari vuoi diventare campione del mondo o essere esperto in quel determinato settore. Quindi hai detto bene, basta dedicarsi quando si ha tempo, so soprattutto senza alcun tipo di vincolo o costrizione e allora questo è ciò che ti permette di godere appieno, ehm, un hobby. E quindi, sempre per concludere questo ragionamento, per te quanto è importante o quanto va a definire la qualità della vita di una persona, ehm, se ha un hobby. Cioè ognuno di noi dovrebbe avere un hobby oppure si può tranquillamente vivere anche senza?
Ma, uhm, si può vivere senza un sacco di cose, nel senso proprio per la sopravvivenza stretta non è necessario. Poi, mhmm, se l'obiettivo vuole essere, appunto, avere del tempo di qualità, ehm, cercare anche di, mhmm, non dico dare un senso alla propria vita perché non è, mhmm, un modo giu cioè nel senso, può anche essere ma no non è quello lì.
Mh-mh. No, non è che esatto. Certo, cioè è un po' troppo.
Però nel senso di dire, mhmm, non so, uhm, alterno delle attività che sono obbligatorie come lavorare che, voglio dire, è fondamentale perché mi serve proprio magari lo stipendio per l'hobby non mi serve, cioè è tutto punto svago, rimandabile, però fare solo lavoro credo che al all'interno del cervello crei abbastanza scompensi e come far nulla di continuo, cioè fare niente per tutta la giornata è terrificante, cioè molto alienante da un punto di vista mentale, perché appunto il nostro cervello è fatto per processare informazioni, niente informazioni: crisi.
Esatto. <tsk> Giustissimo, certo, certo.
E quindi, secondo me, è importante, ovviamente non fondamentale, però aiuta ad avere una vita piena, è una delle componenti che rendono una vita piena.
Giusto, giusto. No, bellissimo questo ragionamento che hai fatto, che aiuta a completare la vita ma non s non è la base della vita di una singola persona, quindi hai espresso molto bene questo tuo concetto che è effettivamente, eh penso stia sia alla base di molte persone. Ehm, dimmi invece pa tornando più sul tuo, uhm, su su sulla tua esperienza personale hai mai pensato a questo punto anche, non so, di abbracciare un nuovo hobby? Del tipo: "C'è qualcosa che mi piacerebbe provare, ma o non ho tempo", o magari bisogna un attimo prepararsi psicologicamente o eco economicamente per fare questo hobby? Però è nella tua lista di cose da provare o da fare?
Uhm, sì, in realtà sono anche lì parecchio, ma, mhmm, di nuovo dal banalissimo imparare a suonare uno strumento, perché almeno da parte di vista musicale, per quanto magari mi possa piacere la musica, sono, a negato nel senso che non so suonare neanche un campanello eh
Mh-mh. Va bene no dai
Quindi in una vita parallela, dove magari ci ho veramente ho tempo da dedicarci, anche delle risorse economiche nel senso che, mhmm, mi piacerebbe proprio prendere delle lezioni perché da autodidatta non non sarei sicuramente in in grado, imparare a suonare il pianoforte, mhmm, è una cosa che mi piacerebbe abbastanza, però anche lì non è l'unico <chuckles> ce ne sarebbero valanghe.
Oh, bello bel Okay, quindi in base a cosa tu definisci u un hobby? Cioè hai detto che hai una valanga di hobby che ti piacerebbe fare, ma quindi sono hobby che ti insegnano a fare qualcosa che tu prima non sapevi fare? Qualcosa, non so, che tipo migliorano, ehm, mi migliora il tuo aspetto fisico? Quindi appunto magari fare le camminate che fa bene al fisico, anche a alla salute mentale. E quindi qual è la alla fine la caratteristica che tu cerchi perf essere per farlo diventare un tuo hobby?
Ehm, purtroppo, s preseleziono cose che non richiedono un grande impegno, nel senso, ehm la camminata eh, sì ci sta, però poi ha delle conseguenze un po' negative. Cioè la camminata posso farla senza una grandissima preparazione atletica, mi fermerò magari più volte durante la salita, mhmm, per esempio, però non è che ho necessità di avere chissà quale, ehm, costanza all'interno dell'anno perché io riesca a farla. Al contrario, se torniamo sul pianoforte, uno dei motivi per cui non l'ho mai portato avanti è proprio perché un conto è imparare, mhmm giusto dove sono le note, ma va bene, quello magari in un paio di lezioni si può anche fare
Ah, me chi ci sta. Mh-mh. Ci sta, se quello è semplicino dai alla fine.
imparare proprio a suonare in modo quasi decente un pianoforte ci può volere, non so, 1, due anni? Forse anche di più, poi dipende da eh <chuckles>
Eh, dipende poi uno da cosa cosa vuole ottenere con quel risultato lì, capito?
Chiaro. Quindi, quello tolto perché magari non non mi interessa spendere particolari soldi su un corso, che non ho neanche idea di quanto possa costare, non mi imbarcherei in un'esperienza di questo tipo, che tanto sono sicuro che non non riuscirei a portare a termine. Nel senso che appunto, a un certo punto mi stufo vedo che non riesco tanto, ehm e lascio perdere, ma questa è una mia attitude mentale un po' sbagliata.
Mh-mh. No no, ah, uhm, per carità nel senso ha comunque un suo senso, perché tu quando vai un hobby o fai un hobby vuoi dedicarti insomma a poter diciamo essere sicuro che riuscirai a seguirlo da cima a fondo. Quindi, per carità è assolutamente più che legittimo. E allora tornando adesso al tuo hobby, diciamo quello un po' più costante cioè oddio, no cioè quello insomma ricorrente, chiamiamolo così, delle camminate, c'è qualche storia o caso particolarmente divertente, strano, curioso che ti è capitato durante una passeggiata o magari che ti è rimasto semplicemente impresso nella memoria, perché molto bello e piacevole magari anche in compagnia di amici?
Mah, mhmm, nel senso, appunto le gite sono anche abbastanza simili una con l'altra, nel senso che più che andare, uhm, in boschi, laghetti <chuckles> bene o male quello è, ehm, di eventi particolarmente strani ti direi di no, nel senso che non mi sono granché perso. Uno delle cose va a leggerm sì però poteva essere la cosa un pochino più
Mh-mh. No meno male quello dai quello è bel
Mah, cioè mhmm, una volta si sono avvicinate un po' di più 2 marmotte, hanno un proprio un po' mangiucchiato del non so più se erano dei cracker ma
Eh no beh lì dai vabbè questo è già bello.
è una, sì sì però nel senso non, mhmm, non è che sia una storia particolarmente divertente. Come posti, no, su a livello di paesaggio eccetera, ci tengo che appunto arrivati in cima, piuttosto che proprio durante proprio quella camminata, ci sia un bel intorno. So che per me il valore aggiunto è proprio un bel panorama, un bel bosco, mhmm, un qualcosa di oggettivamente bello da vedere. Quindi andare a fare la super scalata nelle rocce, non me ne può fregar de meno, preferisco una camminata più nel basso dove ci sono ancora le piante, ehm, <chuckles> e anche l'arrivo s se appunto, spesse volte mangiamo su, per tornare poi anche con più calma, se c'è un bel pianoro piuttosto che un qualcosa che affaccia bene son decisamente più contento.
Un bel panorama intendi. Ah ecco, certo. Onesto. Okay. Mh-mh. Chiaro, chiaro. Ma, ehm allora a questo punto giusto per capire tu faresti delle passeggiate, ehm, in piena città in pi pieno centro oppure è una cosa che non ti dà fastidio o che o non non ti piace perché sei in mezzo alle persone, magari le macchine, le urla, il caos e vuoi diciamo l'ambiente un po' più tranquillo, naturale?
No, in via in viaggio, soprattutto se vado a vedere qualche città diversa, mi piace molto. Ma vado anche a pie cioè, evito proprio anche i mezzi pubblici, se appunto le distanze lo permettono anche per vedere che cosa ti circonda.
Mhmm. Oka Oka Certo, certo. No, no ha molto senso quello che stai dicendo. E allora guarda io ti devo, ehm, ringraziare perché è tutto molto piacevole parlare di questi tuoi hobby semplici, però comunque efficaci che hai nella tua vita, quindi ti ringrazio e a questo punto, ehm, spero di risentirti presto. Sì.
Ringrazio io te, è stata una chiacchierata molto simpatica. Ehm, nulla, sì risentiamoci presto. Buona giornata!